Fíjate que traigo un tema, que tengo tiempo, que me está dándole vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas a mi cabeza. Y eh, debo reconocer, que ahí lo he dejado, algunas cosas en el tintero, ¿no? De, no me he animado. A lo mejor, no me he animado a salir de mi zona de confort.
Ujú. Okey. Ajá.
Y, a lo mejor, no sé si sea bueno o o malo. E el tema, es es que quiero, pues, decidir. Estoy sopesando, en decidir de cambiar de carrera. Sobre todo, más que nada, de rol profesional, digamos así. Eh, me gustaría escuchar tu opinión, tu consejo. Ahí tu, este, cómo ves esto. Eh, yo estoy, pues, toda mi vida he estado inmerso, en el tema de la informática, ¿no? Las tecnologías, y y demás. Este, m tengo, este, pi mi preparación académica, es Ingeniero en Sistemas Computacionales. Tengo, este, maestría en Ciencia de Datos, y siempre he estado en en este tema, ¿no? Eh, tanto en el ámbito, este, privado, este, y también, este, he tenido la oportunidad de de trabajar, en en el tema público, ¿no? En en este, en la administración pública. Pero, este, de un tiempo a acá, he he tratado de, no sé, si aventurarme al rol de m <clicks tongue> de tema de una especie, no sé si llamar sico o psico. Porque también, he he he considerado, pues, este, estudiar la carrera de Psicología, pero también, como como terapeuta de parejas. Y y y este, y incluso, escribir libros, y demás. Ya tengo un libro, que llevo más o menos, como a la mitad. Pero bueno, y este, ya sé, que ya ya me alargué un poquito. Pero sí, más o menos me gustaría que no sé, que me hagas un poquito de de de norte, en este sentido.
Ajá. Okey. Ya veo. Ujú Ujú. Okey. Okey. Ujú. Okey. Ujú. Okey. Ajá. Ujú. Ya veo. <laughs> Mm. Sí. Ah, pues mira, la verdad, es que pues, sí es algo que pues, puede pasar obviamente, eh, a en cualquier momento de de la vida. Y sobre todo, pues, eh, em quizás en momentos ¿no? Donde pues, ya tienes muy desarrollada tu carrera profesional. Pero, no sé, eh, por ahí si pudieras contarme un poco, pe, ¿qué es lo que pues a ti te más te motiva, a querer justo, un cambio en este momento? O no sé, si por ahí ha sido algún sueño, o algo algo que te hubiese gustado, quizás, hacer antes, que no pudiste, como mencionas ¿no? Lo de, pues, quizás, ahí psicología, dar terapia, o escribir simplemente. No sé, si es algo que, pues, venga de mucho tiempo atrás, o o qué fue lo que quizás, a ti te hizo pues desear, eh, un cambio quizás, ahora en tu en tu carrera.
Fíjate que, yo creo que, este cambio, que este gusanito, que que que entró, digamos, de, a unos 10, 12 años para acá, ¿no? Que que empezó a crecer esa inquietud, ¿no?, en mí. Y, desde ser esa Incluso, y y ya he estado a punto, incluso, de de de de meterme a la carrera de psicología, y y no no lo he hecho. Eh, situaciones han sucedido, no no no me no me ha animado. Incluso, con una persona vi, si podía estudiar una maestría de de de Psicología, y me dijo: "No, mi hijo, no puedes. Como vienes de Tienes que invariablemente", me dijo: "Este
Ajá. Ujú. Mm.
tomar, este, primero la carrera, después, este, la maestría". Pero sí, sí he tomado muchos, este, el tema de de
Okey.
relacionado con terapia, consejería. Sí he tomado algunos diplomados, en algunas instituciones de educación superior, especializadas en en el tema, ¿no? Y, que, ¿qué motivo? No sé. A ayudar a las personas, yo creo. Y y este curso, también ayudar a las parejas, creo. Eh, he tenido amigos que han pasado por por, mm mm, algunas, pues dificultades, ¿no? Y digo y no no es que uno esté exento, ¿no? Pero, bendito Dios, e e eh, pues yo tuve una de esta una relación de pareja, pues, bastante sólida.
Ujú. Ah, qué bien. Ujú. Sí. Mm. Ujú. Sí. Ujú.
Eh, igual yo también tuve, este, estructuras, este, muy tormentosas, relaciones, este, difíciles, pero, pues, todo esto suma y y y entendiendo, pues, a lo mejor ya me cansé de trabajar con máquinas, por así decirlo, y quiero trabajar con y pari con personas, así es.
Oh. Claro. Con personas. Sí, ah entiendo, pues, sí, mira, se ve que es algo que, pues, sí siempre te te ha gustado y por lo que mencionas ¿no? de, pues, ahí los amigos y todo esto, pues, es algo que, pues, incluso está hasta en la vocación, ¿no? ahí de de que, pues, se te da bien este tipo de cosas ¿no? el el quizás hablar con las personas y todo esto y obviamente, pues, sí puede llegar a este momento donde quieras hacer un cambio ¿no? y y sobre todo es una una buena motivación porque, pues, obviamente estás acostumbrado a una cosa pero, pues, también te alienta a otra, eh eh, y por ejemplo, eh, si tú lo ves quizás desde un lado financiero, crees que es algo que pudieses permitirte el cambiar quizás de de profesión de de que sí quizás tengas por ahí algo guardado para, pues, poder sobrellevar la situación quizás durante se te se da este cambio de de carrera mientras logras estabilizarte quizás ¿crees que sí no sería un problema, eh, esta parte?
Ujú. Fíjate justo eso a lo mejor es lo que también a veces me ha detenido, pues este, porque pues tengo responsabilidades este s como proveedor de la casa, ¿no? Este, tengo 2 2 eh, niñas que dependen de mí también y todo eso y el gasto propio, este, de de de proveedor. Eh, sí tengo, este, cierto, este, justo, flujo de dinero, pero no para yo diría, no para hacer un cambio abrupto, ¿no? De que: "Ah, dejo hacer esto completamente y me voy". En e entonces, yo yo a veces eh
Mm, ya veo. Ujú. Mm, sí. Claro. Ujú. Sí. <chuckles> Sí.
digo, s qué tal si lo hago no sé, de manera gradual, ¿no? Güey, eh, me pongo a pensar, ¿no? Este, oh, ah, e es escuché una persona que usó una transición, ahorita es un empresario que se dedica se dedica o se dedica a la venta de pollos. Y ahora es un conferencista, ayuda a personas y dijo: "Eh, me tocó me tocó vender pollos por mucho tiempo para ahora hacer lo que hago, como que mi propósito, ¿no?". Como que lo que realmente le llena. Entonces, a veces digo: "Pues, me m m me me tocará vender pollos por mucho tiempo para después, a lo mejor hacer esto". Ah, yo mismo cosas que yo mismo me digo, ¿no? Entonces, este, a lo mejor me toca vender, digo, en este caso, asesorar temas de tecnología, ¿no? Y demás, este, pero así yo yo yo yo hago ese uso ese término, pues, a a vender pollos para para, pues, ah, eh, entonces eh, en ese tema, pues, tratando de responder tu pregunta, he dicho todo esto que es, yo creo que no no podría así así abruptamente no, yo creo que tendría que ser algo bastante gradual, así es.
Ujú. Okey. Ajá. <chuckles> Sí. Ujú. Sí. <chuckles> Sí. Claro. Gradual. Ujú. Sí, pues mira, justo puedes, pues, venir desde ahí. Eh, lo que yo te puedo recomendar justo es quizás no, pues sí, no no hacer este cambio, como bien mencionas, abrupto. Pero pues, por ejemplo, mencionas que ya tienes ahí, eh, unos cursos diplomados de de estos temas que pues, te gustaría tratar y todo esto y pues ese es un buen comienzo sobre todo, pues, para empezar, eh, igual por ahí pues puedes seguir quizás viendo más cursos en línea, por ejemplo, los ratos que tengas libre, eh, pues tomar ¿no? Un poco de ahí y ya, por ejemplo, pues, tu trabajo obviamente no dejarlo, pero igual no sé si puedas buscar quizás un trabajo de medio tiempo o en tus tiempos en en tus ratos ratos libres, puedes buscar ¿no? La forma de, pues, llevar esta u un trabajo quizás al al principio freelance incluso ¿no? De, eh, pues, quizás no de no de consultorio, porque obviamente eso pues requiere ¿no? Permisos y todo esto, eh. Pero, pues, puedes por ejemplo ¿no? Empezar a tomar cursos, eh, te digo y por ejemplo si te gusta esto de la escritura que mencionabas antes también es algo que puedes hacer en tus ratos libres y todo esto y pues, ya cuando, eh, te digo tomes un curso ya más formal quizás hasta una carrera incluso ¿no? Ya, eh, como tal, pues también ¿no? Darte, pues esos tiempos para poder hacerlo, eh, en partes ¿no? Como bien mencionas. Obviamente pues, el cambio no puede ser abrupto por lo por lo la parte financiera pero pues si vas poco a poco ahí integrándolo, eh, te digo, quizás, eh, ya una vez que tengas una una certificación así ya que te avale, ¿no? Que pues, permitirte esa situación de pues dar terapia, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues si puedes hacerla, no sé, una vez a la semana ¿no? Eh, y pues, ya si ves que sí va siendo rentable, pues hacerlo ya parte de, pues si ¿no? Tu tu trabajo quizás, pero pues sí tiene que empezar desde, tienes que empezar ¿no? Desde 0 esta vez, eh, y obviamente es una situación, pues complicada, pero pues no es imposible, ¿no? Puedes también quizás buscar, pues justo, eh, opciones en el mercado laboral, eh, que también te, te pueden decir ¿no? Quizás como, eh, un apoyo quizás de comunitario, por ejemplo, ¿no? El poder hablar con personas en ciertas instituciones y todo eso también puede ser, pues, algo que puedes ir buscando, no sé, quizás en el IMSS, o o lugares así donde pues puedas brindar este tipo de servicios, eh, pues, al principio de forma gratuita, pero pues poco a poco te digo te vas haciendo pues de esa reputación incluso y pues vas a ver que que pues, puedes ir poniendo en práctica pues esos conocimientos ya para desarrollarlo de por de forma profesional.
Claro. Ujú. Oye me gustó, este, me gustó bastante co co com cómo, este, hablando esto de hacerlo gradualmente, ¿no? Cómo sin cuidar sin descuidar esta, pues, mi actividad primaria ahorita que me genera economía y y dedicarle a esos pequeños tiempos, ¿no? De de empezar a entregar a la sociedad. Ya tengo unas certificaciones, este, que me avalan y que me permiten dar, este, la consejería de de de de pareja y demás. Entonces, eh, y tengo libro, a lo mejor también me animo a terminar el libro, y también se puede hacer un una buena punta de lanza para, para darme a conocer este tema. Muchas, muchas gracias, la verdad, por tu por tu consejo, por haberme escuchado desde luego. Y pues nada, pues, deséame la mejor de las suertes en esto que me voy a aventurar.
Ujú. Claro. Ujú. Ah, perfecto. Sí, perfecto. <chuckles> Sí. Claro. <chuckles> Sí, de verdad espero que te vaya muy bien y verás como sí vas a lograrlo. Cuídate mucho. Hasta luego.